Dunque, volevo chiederti come programmi la tua giornata usando il calendario?
Allora, guarda, diciamo che solitamente non uso, mhmm, proprio un calendario fisico ovviamente, però utilizzo l'app promemoria nell'iPhone, che ti dirò che mi è molto comoda, soprattutto ovviamente per, mhmm, tutti quegli imprevisti o quelli impegni che devo necessariamente programmare, di cui mi devo ricordar l'orario, ad esempio andare a fare i capelli, i piedi, le mani, non so, devo andare dal dentista o dal medico, a fare, boh, qualche vista specialistica. Ecco, in quelle occasioni lì lo utilizzo molto spesso, anche non so, se mi devo ricordare di far qualcosa per il mio moroso, per i miei genitori, così almeno mi arriva subito la notifica, ehm, magari la imposto che mi arriva si il giorno che ho l'impegno, però se l'impegno ce l'ho alle 2, metto la notifica per le 8 così ho tutto il tempo per poi organizzare la mia giornata in base a quell'impegno, ecco.
Ah-ah. Mh-mh. Certo. <giggles> Mh-mh. Okay. <chuckles> Mh-mh. Ah, okay. Eh beh, ehm, questo è interessante. Però prima di, mhmm, entrare completamente in quella che è la tua giornata, ehm, c'è stato secondo te un cambiamento poi radicale, magari nell'utilizzare il calendario classico insomma, uhm, quello appeso nella cucina, rispetto a quello che utilizziamo sul sul telefono?
Mh-mh. Allora, diciamo che, mhmm, ad esempio l'app promemoria l'ho iniziato ad utilizzare da, boh, forse a la prima superiore, da quando andavo alle superiori. Ehm, <smacks lips> prima sì, utilizzavo il calendario normale ma più che io, mia mamma, anzi, mia mamma lo utilizza ancora, nonostante lei abbia l'iPhone come me, quindi potrebbe sfruttare tranquillamente l'app promemoria, lei gli piace moltissimo avere il calendario appeso in cucina e segnarsi tutti gli impegni di mia sorella, i suoi impegni, quando ci sono io, quando non ci sono, ehm, le ferie, i momenti che non c'è, lei proprio barra le caselline o le cancella o scrive nei giorni, ehm, non so, dentista, dottore, farmacia; lei sì, è un amante. Io ti dirò che, mhmm, per certe cose preferisco la carta, però sinceramente il telefono è comodo. Ce l'ho sempre dietro, mi avvisa, è collegato al computer, quindi, ehm, le notifiche mi appaio mi appaiono anche lì. Diciamo che è più comodo.
Mh-mh. Mh-mh. <laughs> Mh-mh. Ah, bello. <giggles> Okay. Okay. Quin Mh-mh. Assolutamente. Ecco. Mh-mh. Beh, c'è stato magari qualche, ehm, momento in cui tua madre si è dimenticata, magari, di un appuntamento, sai di quella cosa scritta sul calendario e poi, uhm, qualcuno ha detto: "No ma guarda che c'è scritta sul calendario." E lei si è girata di punto in bianco e ha detto: "Ah sì, è vero"?
Allora mia mamma s piu piuttosto, magari si è dimenticata spesso di scrivere della delle cose sul calendario. Quello sì e quindi poi se l'è dimenticata perché magari ha detto aveva detto a mia sorella. "Ascolta segna sul calendario che quel giorno devi andare a ripetizione." Mia sorella ovviamente non l'ha segnato, e quindi poi si son dimenticate tutte e due. Quello sì succede abbastanza regolarmente. Anche per mia sorella le cose che dici di fare gli entrano da un orecchio e gli escon dall'altro.
Mh-mh. <laughs> Mh-mh. Ah, ecco. Mh. <laughs> È f fantastico. Bene, e invece per quanto riguarda la tua giornata utilizzando quest'app memoria, come viene organizzata? Iniziando da quella che è, magari, la mattinata o magari se la organizzi ancor prima, cioè dalla sera prima, ecco.
Allora, mhmm, vabbè per gli impegni che segno sull'app Promemoria quelli appena li ho, li segno subito, mi programma immediatamente quando li segno l'orario a cui deve squillare, quante volte, il messaggio che ci devo mettere, eccetera, e quello lo programmo ogni volta di mano a mano che ho degli impegni. Ehm, per il resto della pianificazione, proprio della giornata, lì sinceramente vado un po' anche ad abitudine, perché devi sapere che io ho mille cose da fare proprio tantissime tra hobby e comunque doveri. Ehm, diciamo che s
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh. Okay. Okay. Mh-mh. E come riesci, diciamo, a trovare una soluzione attraverso quello che è il calendario quindi l'app che usi?
Allora solitamente ehm, vabbè come ti dicevo per gli impegni quelli proprio che prendo tipo medico, farmacia, visite, cose varie o tipo anche, non so, vedersi con le amiche, eccetera, mi aiuta moltissimo perché magari anche con le amiche dico: "Ascolta andiamo a cena prossima settimana, magari giovedì sera che tanto sono a casa, non ho niente da fare." E tutto: "Sì, sì ,dai andiamo va bene, eh" poi io non me lo segno e poi mi dimentico. Quindi me lo devo segnare, quelle cose me le segno però mhmm, oppure utilizzo anche la mia migliore amica che è una grandissi ha una grandissima memoria per ste cose, quindi mi avvisa sempre lei anche per i compleanni, eccetera, mi scrive sempre: "Ricordati che oggi devi fare gli auguri a lui e lei."
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ah okay. <laughs> Mh. Ah bene. <laughs> Benissimo, benissimo è un calendario portatile ecco appunto. <sniffs>
Quindi, guarda, sennò io mi dimentico. Esatto. Assolutamente. Mi è utilissima. Dopo per tutti quelli che sono i ad esempio i compleanni in famiglia o gli eventi così, quelli me li segno io sul promemoria perché ovviamente lei non è che può preoccuparsi di avvisarmi del compleanno dei miei genitori, eccetera, quindi dopo lì <chuckles> dopo lì ci penso io. Però diciamo che per le attività classiche io solitamente la mattina la tengo per lo studio, nel senso che adesso sto scrivendo la tesi, quindi un po' di tempo mi occupa e, mhmm, magari per fare un po' di smart working e poi andare in palestra, anche se è una cosa che odio fare, però diciamo che dai trovo il tempo <chuckles> esatto la devo fare esattamente, ehm
Mh-mh. Certo. Eh, beh, beh, sì, sì, sì, assolutamente. Mh-mh. Mh-mh. Mh, okay. La devi fare. <laughs> Okay. Ehm, magari nei momenti, in cui invece ti sei trovata davanti a dover gestire degli imprevisti, oppure dei cambiamenti di programma, come funziona e anche come ti senti?
Allora devi sapere che io sono una persona super mega precisa, programmata, ehm, cioè mi piace proprio avere il programma mhmm, di organizzare proprio le cose in anticipo e a me se mi se mi come si dice? Se mi annulli un piano all'ultimo vado in bestia, vado fuori di testa soprattutto perché anche per la preparazione. Cioè se a volte mi è capitato, mhmm, quando ero anche qualche anno fa, quando ero proprio ancora alle superiori ehm, ad esempio una volta, mhmm, una mia amica mi aveva detto: "Ascolta stasera andiamo a ballare partiamo a mezzanotte." Ho detto: "Va bene." Allora mi ero messa a dormire prima perché se no io alle 6 non ci arrivo assolutamente quindi mi ero messa a dormire prima mi ero messa la sveglia alle 10 mi ero iniziata a preparare, ehm, mi ero truccata, vestita, pettinata per poi arrivare alle 11 e mezza che questo mi dice: "Ascolta alla fine non ho più voglia, non andiamo." Che magari avevo anche già preso a prevendita e io lì sono andata fuori di testa. Cioè ho proprio sbroccato più per il fatto che mi s che mi son dovuta preparare, cioè se me l'avesse detto appena sveglia, mhmm, chi se ne frega, mi rimetto a dormire, però sono già pronta mi dà un urto della Madonna.
Mh-mh. Ah okay. Mh-mh. <laughs> Benissimo. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Okay. Certo. <chuckles> <gasps> Mh-mh. Mh. <gasps> Oh mamma! E certo immagino. Certo certo. Certo assolutamen <chuckles> Certo, certo assolutamente. Ma a mhmm, a prescindere insomma a da da questa situazione abbastanza di imprevisto ecco. Ad oggi invece, che usi questa quest'app se ci sono insomma cancellazioni di visite o altro, riesci magari a occupare il tempo, insomma che ti è rimasto con altro o lo lasci in bianco?
Mh-mh. Allora, sicuramente io non ho il problema di lasciare il tempo in bianco perché ho 1000 cose da fare, ho 1000 cose che mi piacciono fare, quindi si che mi piace fare, quindi sicuramente, ehm, certe volte mi è capitato che degli impegni saltassero per caso, per sbaglio, per un problema di uno o dell'altro quindi, mhmm, ho occupato il tempo magari faccio un giardinaggio perché a me piace moltissimo ho abito in campagna, quindi ho molte piante e sono da s da starci dietro, diciamo, quotidianamente. Quindi quello sicuramente mi rilassa molto, mi fa staccar la testa e è una cosa che faccio molto volentieri, oppure anche camminare con i cani ad esempio visto che ho 3 cani grandi, ehm, o
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Ah okay. Mh-mh. Beh, certo assolutamente. Mh, bello. Mh-mh. Ah okay. Quindi ti prende, mhmm, un bel po' di tempo però proprio a proposito dei tuoi hobby, che mi dici che, appunto, ne sono tanti. Come li organizzi? E quali sono all'interno del del tuo della tua app e c in questo caso quindi del tuo calendario digitale e quanto tempo ti ti occupano?
Mh. Mh-mh. Sì. Allora solitamente, tipo, il giardinaggio è una cosa che faccio proprio tutti i giorni, però magari ne faccio un po' la mattina un po' un po' al pomeriggio. Tipo alla mattina per staccare un po' magari tra tesi e smart working in mezzo ci infilo il giardinaggio e poi vado in palestra. Al pomeriggio, così, quando ho un buco, oppure se ci son delle belle giornate ovviamente le rose, non è che le posso potare tutti i giorni han anc hanno anche dei periodi le piante quindi
Mh. Certo, okay. Certo ovvio <chuckles> di essere lasciate stare queste rose in qualche modo.
Esatto quindi diciamo che mi regolo un po' in base anche alla stagionalità delle piante, però, ad esempio, in questo periodo mi piace moltissimo anche, mhmm dipingere ad acquerello ehm, esatto sì, mi piace molto. Oppure anche lavorare il legno, che è una cosa che mi ha insegnato il mio pittore, l'anno scorso, quando c'è venuto a pitturare casa, che l era un suo hobby ha visto che avevo dei mobili in legno massello da sistemare, ehm, e mi insegnato appunto delle tecniche di restauro; ovviamente abbastanza basica, non è che smonto e riparo mobili a livello industriale, però ecco, tutte quelle piccole riparazioni o anche come dare un aspetto di nuova vita ai mobili, quello mi piace molto farlo, così, quando ho tempo e soprattutto quando ho mobili da fare, perché adesso non è che <chuckles> li carteggio, scarteggio tutti i giorni.
Mh bello. Mh. Ah okay. Certo, certo. Mh-mh. Assolutamente. Okay. E e <chuckles> Assolutamente e m magari in una tua settimana tipo okay? Come viene, mhmm, organizzato dal lunedì alla domenica, a tutti i tuoi hobby e i tuoi impegni. Ecco se dovessi magari descrivere il tuo calendario?
Mh-mh. Allora, solitamente dal lunedì al venerdì, mhmm, la mattina faccio le cose che ti avevo detto, quindi mi alterno col giardinaggio sm smart working, scrittura tesi e palestra, poi vabbè, dopo pranzo, mhmm, di solitamente faccio o un po' di giardinaggio oppure il giardinaggio lo faccio a fine giornata, adesso però fa buio presto, quindi di solito lo faccio dopo pranzo. Ehm, poi dipingo un po' quando mi va, se non mi va di dipingere leggo, perché mi piace molto anche leggere e, se non mi va di leggere, cucino perché mi piace anche molto cucinare, soprattutto fare i dolci e le torte quindi sì, sì d'inverno mi piace molto.
Mh-mh. Okay. Okay. Mh-mh, mh-mh. Ah bello! Beh, ah ecco e beh, uhm, sì quello ti prende forse mo molto tempo ti prende quello insomma anche nell'attesa sai della cottura di una torta in questo senso giusto?
Esatto, esatto infatti lì dopo utilizzo il timer per gestirmi il tempo perché i dolci a occhio non si fanno mai, ehm, <chuckles> esatto. Certe volte mi <chuckles> esatto, certe volte mi è capitato di usare anche la bilancia sul telefono, perché magari non andava la bilancia fisica quindi, sì, sì, ehm
Mh-mh. Eh beh sì altrimenti si bruciano. <chuckles> Ah okay e ti sei trovata bene insomma con le varie funzionalità de del insomma del telefono ecco in questo senso.
Sì, sì, abbastanza sì, sì, sono piuttosto soddisfatta.
Mh. Bene, ehm, se dovessi scegliere, uhm, tra quello che è il calendario insomma, uhm, utilizzato da tua mamma e quello che utilizzi tu
Mh-mh.
quale sceglieresti? Anche se cioè, mhmm, diciamo u un forse ecco un senso affettivo in quello di tua mamma in questo senso ecco.
Allora s Sì, sì esatto, sì più che altro per quiell quello perché, mhmm, il calendario digitale è com cioè i promemoria son comodissimi, tu il telefono tanto ce l'hai sempre, poi magari hai l'Apple Watch collegato o il computer quindi se non vedi la notifica sul telefono, la vedi su un qualche altro dispositivo Apple, nel mio caso, quindi proprio comodissimo. Ehm, poi oltretutto anche quando ho le cuffie, le cuffie si vedono l'avviso del promemoria me lo dicono quindi proprio
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ah okay ancora meglio.
Sì, sì esatto è tutto molto cal ehm, ottimi otti ottimale, ottimizzato più o meno se ho azzeccato il termine, ehm, il calendario sn manuale, cartaceo sicuramente ha un che forse di affascinante, perché magari è storico un po' retrò, esatto, magari puoi avere un bel calendario. Mi ricordo che una volta, mhmm
Sì <laughs> sì. <laughs> Mh, un po' retrò. <laughs> <sneezes> Mh-mh.
con mia nonna avevo ordinato il calendario, quando ero superiori cartaceo, ma solo perché, ehm, c'erano i pompieri, ehm, sexy della dell'Australia, quindi era una sorta di azione benefica che tu compravi questo calendario, perché così i fondi venivano donati per salvare le foreste, che avevan degli incendi importanti, o salvare i koala, e i canguri e tutte quelle robe lì, ehm, e c'erano quindi questi bellissimi pompieri, con i cagnolini, ehm, con gli animali quindi ho detto vabbè dai adesso lo prendo e
Okay. <laughs> <sighs> Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Facciamo questa cosa de dei fondi <chuckles> della della beneficenza in in qualche modo e c'è st e b
Facciamo questi cose esatto quindi <chuckles> Esatto, esattamente. E quindi mi era piaciuto sì, anche perché scrivere le cose a mano a me piace. Anche a scuola gli appunti li prendevo molto volentieri a mano, ehm, da un che di, boh, soddisfacente, scrivere bene, evidenziare, cancellare la cosa al calendario a mano, proprio dritta, diretta.
Mh-mh. Mh, certo. Bene. Ma sai forse te li sì ma forse te la te la fissi anche bene in mente la cosa che, appunto, stai scrivendo magari punto che può essere l'appuntamento, come può essere o la visita o quanto altro. C'è c'è questo senso di rimando sai, ehm, di mente e mano che scrive in questo modo magari ti ri ti resta meglio ecco. Quindi quindi va bene a me per me, è stato un piacere, ed è stato molto divertente sapere delle tue giornate, dei tuoi hobby e di come utilizzi il calendario per organizzare il tutto, quindi grazie mille per il tempo che hai trascorso con me.
Mh-mh. Assolutamente. Certo, certo. <chuckles> Guarda grazie a te per avermi ascoltato e per le domande p ehm, pertinenti mi ha fatto comunque molto piacere farti renderti a conoscenza della mia, più o meno, routine un po' incasinata, un po' impegnata però comunque è stato molto molto carina come chiacchierata. Grazie.
Mh-mh, mh.